Wah, menyenangkannya itu, apa ya, seneng aja sih di rumah. Jadi nah, kebetulan tuh, itu rumah itu aku beli tuh iseng, iya kan. Iya itu aku beli rumah tuh iseng. Heeh, <chuckles> iya, jadi tuh awalnya tuh kan, aku tuh kan ngekos kan, aku selalu pindah-pindah kosan, karena kan kerja aku pindah-pindah tuh kan. Dari Cikarang, pindah Pulo Gadung, terus pindah Cilegon kan. Nah, itu tuh aku selalu pindah, eee, kosan ke beberapa daerah, terus aku bilang kayak, "Aduh bosen ya, udah pindah kosan terus kayak ngangkut-ngangkut barang setiap bulan," gitu kan. Karena lam beberapa bulan baru gak nyampe setahun udah pindah lagi gitu kan.
Heeh heeh. Wih! Rumah beli, iseng. Keren keren keren, gimana tuh ceritanya? Mmm. Iya. Mmm.
Eee, sampai akhirnya ya itu ya, iseng. Beli rumahnya itu gara-gara liat ada billboard gitu, di sepanjang jalan tol dari Tangerang menuju Cilegon, kan. Terus ya udah aku bilang, "Tuhan aku mau beli rumah ini." <chuckles> Aku berdoa tuh, iseng kan, terus, "Aku aku bosen ngekos," aku bilang gitu. Udah lah, eee, ternyata dikabulin tuh, itu pas lagi 1 tahun 2019 tuh, set satu tahun sebelum pandemi kan. Nah, terus aku bilang, "Tuhan ini cukup kan ya?" Maksudnya kan karena kita ya orang pekerja biasa kan bayar rumah mayan mahal kan, realistis juga kan. Ya udahlah udah bayar DP, ternyata Tuhan kasih tuh dalam waktu 5 hari selesai tuh ngurus rumah. Dari mulai ngurus KPR lah, ngurus, eee, apa namanya, surat-surat, dan lain-lain, terus sampai jadi heeh, itu cuma 5 hari. Nah ternyata baru tahu, rumah itu ditinggalin untuk COVID.
<chuckles> Oke. Iya. Iya. Betul, betul betul. Persyaratan, gitu ya? Hmm oh!
Jadi Tuhan izinin beli rumah itu pas sa setelah itu kan jadi bangun-bangun kan, nah bangun itu dari 2019, jadi 2020. Nah, ternyata kebetulan untuk COVID. <chuckles>
Ya, Tuhan. Iya. Oke, berarti
Jadi Tuhan Tuhan itu izinin aku punya rumah itu hanya karena COVID.

Kalau aku sih, eee, kerja di kantor ya. Karena kalau kerja di rumah itu, bohong lah kalau dibilang, eee, gak capek, lebih capek kerja di rumah sih, kalau menurut aku. Karena ya tadi kan, eee, kita posisinya tuh gak bener, duduknya, terus yang ke-2 kayak kalau mau follow up follow up kerjaan tertentu itu, ya itu nyariin orangnya susah. Iya kan? Kadang-kadang ditelfon gak diangkat, iya kan? Entar alasannya itu, ya entah lagi ah macem-macem deh alasannya nih. Ada yang sibuk lagi nonton TV lah, ada yang lagi, eee, masak lah, ada yang lagi makan lah, pokoknya macem-macem alasan. Nah, itu kadang-kadang kita jadi pegal sendiri kan, "Nih orang sebenernya kerja kagak sih?" Gitu kan.
Mhm. Oke, kenapa gitu? <chuckles> Oke. Iya. Bener bener. Walah. <chuckles> Iya iya Iya sih, bener juga sih ya, jadi emang heeh?
Terus

Eh, kesulitannya pertama faktor itu, koneksi internet kan. Terus kemudian yang kedua, posisi kerja kan, kalau kerja itu kan, awalnya tuh, aku kerja kayak cuman pake kursi biasa gitu loh, Mas, kayak kursi makan, gitu kan, aku pindahin ke kamar kan. Nah, ternyata kerja duduk gitu, lama-lama, ya kan, kadang-kadang kan istirahatnya yang paling cuma sejam ya, jadi 8 jam, tuh duduk kan posisinya kan. Nah, itu tuh lumayan, eee, apa namanya, agak pegel juga kan bagian belakang punggung kan. Nah, terus kadang-kadang ya gitu, pengen nyobain kayak teman-teman kan, kerja sambil tiduran. <laughs> Di kasur ya kan, wah itu tambah ngantuk kan, terus lama-lama ngantuk kan. <laughs> Terus akhirnya, wah nggak bisa nih kerja kayak gini nggak efektif. Nah, biasanya kalau aku tuh kayak bosen gitu kalau di di apa namanya, <tsk> di tempat duduk, ya udah kerja aja sambil nongkrong di luar tuh di teras taman. Kan ada kursi kayu gitu kan, ya udahlah, duduk aja di situ, tapi ya gitu ya problemnya sekarang sinyalnya jelek kalau di luar kan. Jadi, ya itu sih tetap harus di dalam.
<coughs> Mhm. Oh, iya. Heeh. Mhm. Oke, terus gimana tuh? Ah <laughs> Bener bener bener. Ah hah. Mmm, iya iya iya.